Hello, magandang umaga. Kumusta po?
Hello, okey naman ako, ikaw kamusta ka?
Hmm, ito maayos naman. <chuckles> Ito lang at mm, napatawag lang ako kasi parang alam mo 'yon parang naalala ko yung panahon noon ng pandemya. Alam mo 'yon?
Gano'n buti naman. Ah, oo nga 'no.
Noong 2019 yung Corona Virus?
Mm, 'yon nga ang daming nangyari no'n, 'no?
Mm, kaya na mm, kaya nap napatawag lang ako dahil gusto ko lang din sanang malaman kung ano naman yung pano mo naman inilalarawan ang epekto ng pandemya sa araw-araw na buhay.
Hmm, naku no'ng nagkaroon tayo ng pandemya, sobrang naging malaki talaga yung epekto nito sa araw-araw na buhay ng mga tao 'no. Sa simpleng ano lang, alam mo 'yon yung paglabas, hindi na puwede kailangan na sa loob ka lang ng bahay. Mm, tapos yung mga bilihin.
Mm. Kaya nga. Mm, di ba kailangan na may ano, mm. Talagang naka-quarantine.
Oo, tapos parang 'yon yung naalala ko nagkakaubusan ng alcohol gan'yan mga face mask, di ba? Ang hirap bumili tas kahit sa simpleng ano yung a pang araw-araw na hanapbuhay ng mga tao naapektuhan din, di ba?
Hmm. Tama. Oo, sobra nga, eh, di ba?
Maraming mga nagsara na restaurant, gano'n.
Eh, siyempre mad noon kasi mga work puros mga physical work lang 'di ba ganiyan so, parang madami kasing mga nagsara na mga establishments, so maraming mga nawalan ng trabaho.
Mm. 'Yun nga totoo. Tapos ano may mga personal na karanasan nga kami diyan, kasi yung isa kong kapamilya katatayo niya lang ng business, tapos yung business kasi na 'yun sa parang sa service industry siya. Tapos ayon biglang nag-pandemic katatayo lang tas nalugi nagsara kasi mm, sayang lang at ayun nakakalungkot lang din kahit kahit yung mga ibang ano 'di ba mga ibang, ah, mga may business din ganon na kahit matagal na sila nagsara pa rin kaya nakakalungkot lang, pero ikaw ba sa tingin mo ano ba yung pinakamalaking pagbabago na napansin mo sa routine mo dahil sa pandemya?
Mm. Hmm. Mm. Biglang na nagsara, mm. Tama. Kaya nga eh. Mm, tama. Alam mo noon kasi di ba mahilig tayo na lumabas, ganyan. Tapos ma ma di ba n yun nga, makikihalubilo or makikipagkuwentuhan, gano'n sa mga kapitbahay noon. Pero yun nga yung sinabi nila na bawal na daw kasi lumabas sa bahay mismo, di ba? Parang nakakabahala nun, parang nakakatakot. Kaya yun parang nandun lang talaga kami sa bahay nun, eh. So, parang ma malaking adjustment talaga nun.
Mm. Oo. Mm. Totoo 'yan. Parang lahat na talaga ng gagawin mo nasa loob ng bahay ka lang kasi bawal nga lumabas. So, parang kailangan mag maghanap ng bagong libangan, ganyan. Ako ang ginawa ko si sinubukan ko pang mag-workout, naku, para lang may magawa. Tapos yung panonood ng mga pelikula, mga series. Yun yung mga libangan ko noon. Ikaw ba, ano yung mga naging libangan mo dati?
Kaya nga, mm. Kaya nga. Mm. Tama. Mm. Mga libangan namin noon kasi nga dito kami sa probinsya so, parang pumupunta kami sa mga bundok, ganyan. Kasi parang safe place kasi dun kaysa naman pumupunta ka sa mga madaming mga lugar, kaysa sa barangay, ganun. So, parang pumupunta ang libangan namin noon sa bundok talaga. <chuckles> Parang nagiging safe kasi dun siyempre walang gaanong mga tao, ganyan. Di ba kasi nakakatakot noon.
Hmm. Ah, okey. Mm. Totoo, 'yun nga. Pero sa pag-aaral naman o sa trabaho, pa'no nakaapekto yung pandemya sa'yo? Nag-aaral ka pa ba nun o nagtatrabaho ka na?
Ako noon, nung 2019 nag-aaral pa ako nu'n. Senior high school ako. So, parang noon um, puro na lang modular. So, parang ang hirap mo nun na intindihin yung mga pinag-aaralan mo kaysa 'di ba 'di ba hindi pa naman kasi noon na talagang ayun nga, yung nagmo-module-module ka. So, parang ikaw na lang mismo yung mag-a-analize sa mga pinag-aaralan mo, ganiyan.
Oo. Totoo 'yan. Ako rin naman.
Tapos ayun nga, mm. Tapos ayun nga, nagkaroon din ng mga Teams, ganiyan. So, parang malaking tulong din siyempre kasi noon, di pa naman masyado song talamak yung mga internet, ganiyan, mga ano, mga Zoom, ganiyan, mga Teams. Mm, mga online, ganyan.
Ayun. Mga Mm. Mga online. Ayan. Ako rin nun naka-relate ako sa'yo kasi ano, nag-aaral pa rin ako nu'n, 'nung pandemya. Tapos naging malaking pagbabago siya, adjustment kasi ako mahilig talaga ako lumabas, makihalubilo sa makipagkaibigan, ganiyan in person, gumala. Pero naging limitado yung galaw, ah, tapos ka parang kailangan mong makipagkaibigan through online lang. At malaking adjustment siya tapos yung pag-aaral mismo, naka-Zoom tapos, ah, kung ano yung platform mismo ng school niyo. Pero siguro ano, parang kinaya ko naman siya at naging okey naman para sa'kin dahil siguro, ah, meron naman kaming resources, ganiyan at maayos din naman yung paaralan ko kaya ayun, na-enjoy ko pa rin yung online class at nagkaroon pa rin ako ng mga kaibigan kahit papa'no. At ngayon yung mga naging kaibigan ko ng online class, nakasama ko sila ngayon ng personal, kaibigan ko pa rin sila kahit ngayon, ilang taon na yung lumipas, 'di ba? At, ah, siguro
Mm. Hmm. Kaya nga. Mm. Tama, mm. Mm. Mm. Kaya nga. Hmm, mm. Tama. Mm. Oo, kasi 'di ba malaki yung adjustment natin nun, so, parang noon nga through Zoom lang tayo na nag-aaral. So, parang hindi ka talaga nakaka alam mo yun, parang hindi mo naiintindihan yung lesson.
Hmm, <chuckles> mm.
Tapos pero okey lang din kasi parang nung nagka 'di ba mag may mga onla-online ay magka-face to face na parang hin parang tuloy gusto mo na lang din mag-Zoom, ganiyan.
Yun nga kasi s parang sobrang nakapagod na pumasok araw-araw. Pero yun nga mas naging laganap din yung mga trabaho na work from home 'no at yun, yung mga traba
Tama. Mm. Mga online. Online na trabaho, online class. Pero nagkakaroon na din sila ng mga online class ngayon, eh, dahil dun nga.
Yun nga. Yung noon hindi hindi talaga uso yung online class, wala talagang gano'n tapos sobrang 'onti lang.
Mm. Tapos yung mga modular.
Oo, tapos sobrang 'onti lang ng work from home na trabaho. As in hindi pa 'yan alam ng karamihan, pero ngayon halos lahat
Mm. Although, meron naman na noon, pero parang hindi pa kasi parang oo, yung mga ano, yung mga mindset kasi nun parang scam lang, ganyan. Di ba mga karamihan.
Konti lang nga. <giggles> Parang hindi totoong trabaho, gano'n. Pero ngayon, ayan, napakarami ng work from home tapos yung mga ta tapos lahat gusto mag-work from home, di ba?
Mm. Tama. Kaya nga, mm. Noon parang ayaw mong s parang ayaw mo sa online na work, pero nung na naranasan mo na mag-online work, parang ayaw mo na din naman yung physical na work. <chuckles>
Ayan, pero Yun nga. Pero ikaw ba, ano ba yung mga bago mong natutunan o na-adjust nga sa buhay mo dahil sa mga limitasyon ng panahon ng pandemya?
Alam mo madami akong natutunan no'n, eh. Kasi nga parang noon hindi pa masyado 'yung laganap nga 'yong mga Zoom ganiyan or sa mga Teams. Pero dahil nga sa online-online na ganiyan, parang naging alam mo 'yun, parang madami kang nagi madami ka ng nalalaman tungkol sa mga technologies, sa mga apps, ganiyan.
Mm. Oo. Totoo, 'yun nga. Parang maram gano'n din naman, marami akong nadiskubre na apps na nakatulong sa pag-aaral ko, 'tapos ngayon sa trabaho ayan. Tapos siguro isa pa sa natutunan ko, 'yung social skills din ng online lang. Kasi nga noon 'di ba lahat personal, so parang natutunan ko kung pa'no ka ba makakabuo ng genuine na connection kahit, 'yun nga, hindi kayo nagkikita, nagkakausap lang kayo sa chat o sa call gano'n. Kasi 'di ba meron tayong mga online friends nga na, ah, ako meron akong online friend na di ko pa rin nami
Mm, ikaw ba? Mm. Kaya nga. Mm. Tama. Hmm. Online friends, pero parang hindi din naman kayo friends totally 'di ba? <chuckles> 'Pag nakikita mo lang siya, ganiyan. Ah, pero 'yun nga din 'no.
Parang gano'n. Hmm, pero pero meron na parang 'yun nga, natutunan ko 'yun, pa'no mag-build ng genuine na koneksyon na
Mm. Mm, through Zoom lang, through online.
Tapos ayun nung nawala na yung pandemya, naging as in magkakaibigan talaga kami, nagkakasama na kami ng personal nagbobonding na ganiyan, di parang normal lang din na mga kaibigan na hindi na online friends, in real life friends na ganon, ah, yun isa mga natutunan ko na parang kapag, ah, magkatugma talaga kayo at parang, ah, genuine yung ano hangad niyo sa isa't-isa at maging kaibigan ganiyan hmm, hindi naman ako
Mm. Tama. Mm, tama. Tama, pero sa tingin mo mm, ano naman yung mga positibong bagay na naidulot ng pandemya sa araw-araw mong pamumuhay?
Ah, positibong bagay, na dulot ng pandemya, siguro yun nga, eh, nagkaroon ako ng mga kaibigan.
Mm. Kaibigan through online, hmm.
Mm, tapos ngayon yun nga nakasama ko sila ng personal.
Tama, oo kasi nga parang noon hindi hindi rin kami masyado sa mga social media din, eh, kasi more on pisikal talaga.
Hmm, yun nga, kasi
Pero nung nagkapandemya na parang yun nga parang dun nalang kasi kayo may na magco-communicate, eh, lahat lahat-lahat.
Mm. Natuto kang mag-adapt talaga. Ikaw ba may iba pa bang positibong nadulot yung pandemya sa araw-araw na buhay mo?
Mm. Hmm, parang yung social din parang yung sinabi mo, parang ganun din. Kasi noon hindi rin ako masyado, eh, na nakikipag-usap sa mga online-online na ganiyan.
Hmm. Oo.
So pero siyempre wala kang magagawa, eh, kundi talaga na makipagka makipag-communicate ka through online, kahit sa mga hindi mo hindi mo no hindi mo naman masyadong masyadong kilala ganiyan ka yung mga kaklase mo kasi noon 'di ba siyempre may mga kahit na online may mga group activities pa rin na nangyayari, so kailangan mo talaga na i-reach sila ganiyan. <chuckles>
Hmm. Okey lang. Totoo, yun nga, at ayun parang siguro isa pa sa positibong bagay na nadulot ng pandemya yung disiplina. Kasi yun nga bawal ka talaga lumabas, ah, kailangan mag-alkohol ganiyan. Yung pagiging malinis parang naging habit ko na rin siya na kada kakain dapat maghugas ng kamay o mag-alkohol. Tapos kapag galing sa labas kailangan yung tsinelas, or yung sapatos, 'wag ipasok 'no, 'wag ilakad-lakad sa loob yung ano, tas yung maging malinis lagi yun parang i-sanitize
Mhm. Tama. Mm. Tama. Mm. Tama tas alam mo yun parang naco-concious ka na din sa kalusugan mo nung pandemya na ganiyan, kasi bawal magkasakit <chuckles> 'di ba kasi minsan kahit na simpleng lagnat lang tas magpapa-checkup ka sinasabi nila na Covid na agad-agad yun.
Ay. 'Yun nga. Oo, 'yun din, tapos siguro ano dahil nga nasa bahay lang 'no, at kasama mo lagi 'yung mga, ah, kapamilya mo ganiyan at maaaring napatibay, 'yung relasyon niyo 'no, kasi mas naging close kayo kasi nga laging nagkikita kayo.
Mm. Mm. Tama. Siyempre sila lang 'yung mga kasama natin kani Pero sa tingin mo may mga negatibo din ba na bagay na naidulot nung pandemya sa araw-araw mong pamumuhay?
Oo, meron talaga, katulad nga no'n parang nagsara 'yung business ng isa sa pamilya namin. Parang ano rin siya hamon siya financially, pero 'yun buti nalang kinaya naman at ayun nakapag-aral naman din ako ng maayos no'ng pandemya at sig i 'yun 'yung hamon nga. Um, sa mental health din kasi 'yun nga palalabas ako, ah, gusto ko nakakasama ko 'yung mga kaibigan ko ganiyan para mar
Mm. Kaya nga. Mm, malaking epekto sa buhay 'no. Mm, tama. Mm. Kaya nga. Oo, di ba parang ilang years din kasi tayo na-stuck. <chuckles> Walang-wala kang magawa talaga, eh, kasi bawal nga talaga lumabas no'n, eh. Mismo nga sa palengke no'n mga ilang years din ako na hindi nakapunta no'n, eh, kasi isang isang member lang ng pamilya talaga 'yung pinapayagan na lumabas no'n.
Hmm. Na siya. Oo, tapos parang inisip ko nga ngayon na kung magkakaroon ulit ng gano'n, 'wag naman sana. Parang pan pa'no natin, pa'no natin na kaya yun 'no, nasa loob lang ng bahay, tapos 'di lumalabas parang nakaka-ano siya sa mental health, nakakabaliw. 'Di b
Mm. Kaya nga. Mm. Kaya nga. O Oo, nakakabahala din 'no.
Kasi siyempre 'di ba, bilang mga tao kailangan talaga natin ng personal na koneksyon, interaksyon sa iba kaya ayun ang hirap talaga.
Mm. Mm. 'Tsaka ang daming, ang daming mga naputol no'n na mga ugnayan, ganyan. Mga gala, mga dati mong mga ginagawa, eh, parang nalimitahan talaga yung mga ginagawa mo. So wala ka talagang wala kang magagawa no'n, eh, nasa bahay lang, ganyan. Tapos hindi pa naman masyado yung mga social media noon, eh. Parang lumaganap lang siya nung talagang pandemya na.
Ay, o 'Yun nga. Totoo, tapos Oo, yung TikTok ganyan. 'Di ba noon parang mga tao 'di pa masyado nagti-TikTok. Kung mayro'n, parang yung iba sinasabihan na cringe pa, ganyan pero naging mas sikat na yung TikTok.
Mm. <chuckles> Tama. Mm, tas hindi pa masyado yung mga content creator na ganyan, 'di ba?
Ay oo, nga wala pang mga influencer ganyan. Pu yung noon parang puro mga Youtuber lang, pero yung mga ano lang, mga TikToker, mga influencer, wala pa. Mm.
Mm. Tama, mga vlogger. <chuckles> Pero ngayon halos madami na, eh. Dami eh, kaya nga. Halos lahat puwede na mag vlog, ganyan, tama. Mm.
Halos lahat vlogger mag ka lang ng reel 'di ba ganyan na. 'Yun nga, at ayun 'no maraming salamat sa usapan natin at nabalikan natin yung epekto nga ng pandemya 'no.
Kaya nga, ako rin. Mm. At sana naman at hindi na din maulit 'no, kasi sobrang hirap.
Totoo, sana talaga at ayun salamat ulit, mag ingat ka.
Tama. Maraming salamat din at paalam. Hanggang
Paalam.